Que le jap c'était ton truc préféré?
Ben, si, j'a j'a heu, ouais, alors, un de mes trucs préférés, c'est jap, thaïlandais, thaïlandais <chuckles> et chaï latte. <laughs>
Ouais, bah, ouais, <chuckles> le chaï latte. <chuckles> <chuckles> Ah oui et te téléportait. <laughs> C'est ça, hein. <laughs>
Non en vrai ouais, ouais. <laughs> Bah, voilà. <laughs> Exactement.
<chuckles>
Non, mais j'avoue, heu, c'est
Non, mais pour te dire que j'ai j'ai j'avais une télépathie. C'est pour ça, j'ai dit: «Je savais pas pour le jap». Et je t'ai dit: «Tu pourras avoir du jap et du» <chuckles> c'est télépathie ça non? <laughs> C'est de la télékinésie.
Bah oui! Bah, oui, c'est de la télépathie. Mmh mh. Heu, ça, c'est quand tu fais voler
Non. Télékinésie, c'est quand tu fais bo bouger, non?
ouais, ouais, quand tu fais voler les objets.